Oke, nah bidang olahraga ini eee, adalah fokusnya di sepakbola Mbak, jadi di sepakbola ini mmm, kita bisa pilih tim, kita bisa pilih tim, eee, tapi tergantung tim itu juga mau nerima kita enggak kan gitu <chuckles> ya kan? jadi
Mhm. Hmm, oke, oke. Oh, kesediaan. Heeh.
Eee, tergantung ini Mbka, tergantung skill kita, jadi di awal-awal itu memang saya kan sendiri gitu, saya coba-coba masuk ke game online ini karena saya udah bosan main game yang apa ya, yang single player gitu, eee, jadi saya ubah awal-awal masuk, eee, tes, eee, kebetulan saya bisa masuknya itu di ini, di tim apa ya, tim dari, eee, Asia, <chuckles> Asia Utara. <chuckles> Bukan Asia Utara, Asia Selatan. Jadi tim Asia Selatan, eee, istilahnya eee, tim PBSI, Mbak. <chuckles>
Oke. Heeh. Hmm. Oh, gitu. Oke. Eh.
PBSI, tahu, tahu tim PBSI Mbak? Tahu kepanjangannya, Mbak? Apa tuh kepanjangannya?
Oh, oke oke. Asia Selatan ya? Tau dong. <chuckles> Oh kepanjangannya enggak tau <chuckles> cuma tau PBSI aja, sebagai tim sepakbola enggak?
Enggak tahu ya? Eee, Tim PBSI itu tim Pakistan, Bangladesh, eee, India, dan S Sri Lanka, <chuckles> jadi, Asia Selatan Mbak. Jadi, itulah eee, saya tergabung di tim itu, saya diterima di sana, eee, memang, eee, apa ya, saya sebagai orang baru, kebetulan mereka memang apa ya, mereka menerima gitu kan, eee, jadi kalau bicara ide gitu kan, karena saya orang baru, <chuckles> kemudala kemudian bahasa pun ada kendala pastinya kan, walaupun meka mereka bahas eee, ada satu bahasa pemersatu ya bahasa Inggris kan tapi saya sendiri agak kurang ya kan, jadi untuk saya menyumbangkan ide itu eee, sulit ya karena komunikasi dan eee, kosakata saya yang memang miskin gitu, kurang <chuckles> tapi disitu saya ada pengalaman kan, pengalaman eee, menangkap ide gitu kan jadi tim itu, setiap apa ya, setiap seminggu 2 kali gitu ada rapat jadi mereka heeh, jadi masing-masing anggota bisa menyampaikan ide dan manajer menangkap ide dan eee, menerapkannya gitu, Mbak.
Oh. <chuckles> Oh gitu, oke baru tau, heeh. <chuckles> Hmm, heeh. Mmm. Hmm. Heeh. Iya berbeda, heeh. Oke. Iya. Hmm. Oke menarik, menarik, hmm. Hmm. Hmm. Oh, oke. Hmm.

Mmm, oke, 1 tim berapa orang? Terdiri dari berapa orang, ya? Mhm.
Jadi Jadi ini kan tim sepak bola gitu, di gim kalau dulu nama game-nya FIFA, game FIFA. Eee, ya jadi tim ini ada 11 anggota di dalamnya, mulai dari kiper, kemudian dari bek, eee, gelandang dan sampai penyerang, gitu kan. Saya sendiri ambil posisi sebagai, eee, gelandang. Ah, itu dia, Mbak.
Mhm. Oh, iya, oke. Mhm. Hmm. Mhm mhm. Oke. Mhm mhm. Mmm. Iya iya iya, oke, berarti tadi, eee, sampai di ketika ada rapat atau pertemuan itu di situlah tempat berbagi ide, gitu ya?
Betul betul, iya.
Eee. Mmm, oke oke. Bisa dilanjut? Mmm, terutama heeh.
Oke, nah Nah, jadi, eee, dis jadi di situ kan, eee, setelah itu kita kan, kami sebagai klub kan ikut kompetisi, ya kan, kompetisi tahunan, gitu, Mbak, kan. Jadi kebetulan kami ini tim juru kunci Mbak, tahu tahu itu juru kunci apa, Mbak?
Lanjut lanjut dulu. <chuckles> Mhm. Mmm. Eee, apa tuh? Juru tim, juru kunci itu apa, ya?
Ya, tim juru kunci itu tim papan bawah, Mbak. Tim papan bawah. Papan bawah, Mbak, jadi kalau kita lihat klasemen sementara, gitu kan, eee, peringkat 1 sampai peringkat 20 kami itu mainnya di peringkat 18-20. Jadi gitu, Mbak. Tim tim tim medioker, tim juru kunci. Nah, nga lama-kelamaan kan, eee, burnout juga, gitu kan, kalah-kalah terus, eee, degradasi, akhirnya tim tersebut bubar, gitu kan, Mbak. Tim tuh bubar, eee, masing-masing anggota ya jalan PBSI-nya bubar jadi masing-masing anggota ya jalan sendiri-sendiri, gitu, Mbak.
Oh, bukan papan atas, ya? Papan Oke oke. Iya. Oke. iya iya iya. Juru kunci, ya. Mhm. Siap siap, mhm. Oke. Hmm. Mhm. Mmm. PBSI bubar, ya. Mhm.

Hmm. Oh denger ini nih barangkali kamu bisa ceritain, gimana cara kamu ya menyeimbangkan antara ide kamu sendiri dengan ide tim? Boleh explore gak kalo ada ini nih pengalaman nih tentang ini? Heeh.
Iya, heeh. Oke baik sebenarnya, mmm, ini adalah perjalanan yang panjang gitu kan, ini adalah perjalanan yang panjang, tapi, eee, di sini leb eee, cara menyeimbangkan ide sendiri dengan ide tim itu memang lebih ke kompromi gitu Mbak.
Mhm. Oke, mhm. Oh oke jadi dari kata kuncinya itu ya kompromi ya, nah boleh diceritain? Heeh heeh, boleh diceritain nih bagaimana bisa sampai ke, eee, kompromi nih untuk tadi, eee, menyeimbangkan ide sendiri dan ide tim ada ini nggak latar belakangnya nggak?
Iya kompromi. Nah oke. Baik, ya memang, eee, tadi kan saya bilang, eee, apa ya, ini perjalanan yang panjang gitu kan, iya, seperti film gitu kan. <laughs> Jadi ini latar belakangnya kan, eee, di ini, saya mendapatkan pelajaran ini di, dunia game, video game Mbak, dunia video game. Ah, video game online, heeh, terutama game online karena game online ini kan melibatkan orang, betul-betul orang manusia di dunia sana di tempat lain, eee, bukannya CPU gitu kan nah, di sini a
Mhm mhm mhm, wah sepanjang apakah itu? <laughs> Mhm. Oh, oke menarik ya di dunia game. Mmm, mhm. Oke, oke oke jadi player-nya ma sama-sama manusia gitu ya? Mhm.
Player-nya sama-sama manusia, nah dalam konteks ini player player yang di sana, eee, itu ada beberapa dan di sini kami adalah satu tim, nah gitu Mbak.
Oke. Mhm?